كيكة إيه بقى احكي لي عنها؟
باحب الكيك أوي، الكيك اللي هي بتاع البرتقال، اللي هي الكيكة العادية خالص، دي باحس إن هي بتغيّر الMood خالص، بالنسبة لي يعني.
إمم، حلو. بتحطّي بقى عليها سُكّر، والّا بتحطّي عسل؟
آآ، ساعات وساعات يعني بس أنا باعملها اللي هي بالطريقة الطريقة التقليدية العادية خالص اللي هو بالسُكّر.
طيب أيّهم أفضل؟ بتاعة أمهاتنا ال بتاعة الأمهات المصريين القدام دول. <clears throat> إمم.
آه، آه، آه، آه اللي هي كيكة الشاي، اللي هي العادية دي، دي بتبقى حلوة أوي.
أيوه، أيوه، طَب بس دي مش أكلة إحنا ب يعني باسألِك باسألِك أكلة، أكلة، اللي هو <tsk> أكل، اللي هو أكل مصري، ده ال ال ال ال ال الكيكة دي ممكن ت ممكن تعتبر تسالي أو حلويات، إنّما الأكل بقى نفْسه.
إمم. استنى كده ممكن أفكّر لك في حاجة، بتغيّر مودي يعني أوي خال يعني لمّا بيبقى بايظ خالص، أ ممكن آمم
آه تقومي عملاها مثلًا، تحسّي إنِّك اتغيّرتِ، أو تشتريها حتّى مش شرط تعمليها.
آآ ممكن أي بقى نوع مكرونة، أنا باحب المكرونة أوي، يعني باحسّها برضه بتغيّر مودي.
ده واضح إن في قصّة عشق كبيرة أوي بينِك وبين المكرونة.
هين جدًا، باحبها جدًا.
إمم.
آآ فالمكرونة لطيفة أوي يعني، باحس إن هي يلّا يلّا ناكل مكرونة، أنا ممكن آكل مكرونة على طول، ما عنديش مشكلة.
أيوه. إمم، فهمت، والله بُصّي أنا ت آآ يعني م الحديث كان جميل أوي معاكِ بخصوص الطبخ، وأفكار جميلة و وكان مور وكان شيّق أوي، أنا حقيقي باشكرِك، شكرًا، اشوفِك تاني بقى.
وأنا كمان. شكرًا، العفو، مع السلامة، إن شاء الله، Bye.

طيب وبعدين بقى، يعني هي إمم.
وبع وبعدين و وطّيت عليه عادي جدًا، وسبته يستوي والدنيا تمام، وما فيش أي حاجة واستوى وبقى مفلفل كده زي ما إحنا بنقول عادي جدًا، حلو جدًا بس تدوقة هو من غير ملح هو يع أ أ خالص، لأ كان، كنت عازمة اصحابي عندي على الغدا.
ده ده كارثة دي، طَب هو كان طابخة ليكِ أنتِ بس، والّا كان مع حد تاني؟ يا نهار أبيض! إمم طَب وعملتِ إيه؟
ف بُصّ ما قُلتلهمش إلّا لمّا بدأوا يلاحظوا بقى، اللي هو لإنه دايمًا الناس، آه يعني أنت مثلًا ممكن تح أ أنت مش بتاكل الرز كده، يعني بتحط عليه حاجة بتحط حاجة حاجة مثلًا من الطبخة نفْسها اللي معمولة جنب الرز، آه، فممكن يبقى الطعم مش باين أوي يعني إلّا لو حد بقى اللي هو يعني متذوّق، ف سِبتهم ياكلوا عادي جدًا، وبعد ما خلّصوا خالص، آآ خلاص بقى يعني قُلت لهم آآ، بدأوا بقى اللي هو، <tsk> هو الأكل حلو يعني بدأ، آه ييجي لي كومنتات كده اللي هو الأكل حلو بس في حاجة ناقصة، أو ال هو في حاجة غلط، أنا حاسس ب حاسّة أو حاسس بطعم كده غلط شوية.
ما فيش مل إمم، شوربة، بتاع. إمم. إمم. في حاجة ناقصة. إمم. مش، في حاجة غلط، إمم.
آه، فقُلت لهم يا جماعة معلش
طَب أنتِ ما حاولتيش ت ت ت ترُشّي شوية ملح مثلًا على الوِش كده، أو مَيّة مل والّا مش ه كانتش هتعالج الموضوع؟
ما كانتش هتعالج الموضوع، يعني بُصّ دي نصيحة يعني، هو الرز بالذات ما دام ال ما دام باظ، يعني خلاص في حاجة مثلًا ناقصة، آآ أو مثلًا عجّن منّك، لأ مش خلاص هو الرز كده مفروض يترمي يعني، للأسف يعني من ال من الأكلات، آه من الأكلات اللي صعبة أوي إن أنت تصلّح اللي باظ، يعني مثلًا آآ لو مثلًا أكلة مثلًا أنت عملتها فيها شوربة مثلًا أو فيها مثلًا مرقة أو كده، وزوّدت فيها الملح، ممكن تزوّد مَيّة فيعادل شوية الملح، مثلًا.
إمم. بيترمى ع يتغيّر يعني. اهم. تمام.
آآ وسمعت كمان بس أنا ما جرّبتش قبل كده بصراحة، سمعت إنه لمّا الأكل يبقى آآ في ملح كتير ممكن تحط آآ بطاطس. ي بتسحب الملح.
لمّا لحظة بقى لحظة، تاني، لمّا يكون مملّح زيادة تحطّي بطاطس مسلوقة صح كده؟
آه، تحط بطاطس مسلوقة ف وبعدين تشيلها فالبطاطس تسحب الملح، بس أنا ما جرّبتهاش، إمم، أنا ما جرّبتهاش بس حلو.
إمم. تسحب ال حلو ده، إمم. ما هو أنتِ كده، بس أنتِ مشكلتِك إنِّك الملح كان ز كان ما كانش في ملح أصلًا، مش كان في زيادة، إمم.
ما كانش فيه ملح، بالضبط آه، وكمان آآ بس هو بصراحة عُمره ما طِلِع منّي معجّن، بس أنا سمعت مَرّة برضه إنه لمّا بيبقى معجّن، ممكن تحط آآ معجّن دي يعني أنت زوّدت له المَيّة، زوّدت له المَيّة كتير، فممكن تحط آآ رغيف عيش.
إمم. أيوه، أيوه.